Yes. At ang lala ng gastos talaga ngayon. <gasps> Ang tataas ng mga bilihin, di ba? <gasps> Na ang sabi daw ng DTI ay 500 lang ang Noche Buena, okay ka na. <giggles> <gasps> Di ba? Sa sobrang tataas 'no?
Totoo. Mm, mm. Mm, eh eh, okay na. Sigu hindi ko alam eh. <laughs> Hindi yata. Totoo 'yon.
Pero ang tataas tala pero ang bilis kasi din talaga magbago ng prices eh. Sa pataas siya eh, hindi siya sa baba sa pababa eh. Kumbaga yung pagba-budget talaga mas pahirap ng pahirap from year to year kumbaga. Ku kung nung last year mura yung ganitong, ah, material, or pagkain, or ingredients, ngayon ano na mas mahal na siya. Hindi p wala pang ano eh, nahira ang dami mo nang ginagawa pero wala pa yung actual na ano 'no, na Pasko at Bagong Taon, mas doon. Nagpe-prepare ikaw ba din ang nagpe-prepare ng handa, pagkain, or more on order nalang kayo?
Mm. Mm, totoo. Mm. Totoo yun. Mhm. Totoo. Hindi. Kapag Pasko <gasps> ah, nagluluto, pero hindi ganun kadami. Yung talagang simple lang. Mas pinaghahandaan kasi dito sa 'min yung yung ah, Bagong Taon. Oo, yo 'on. So yun. So sa Christmas, hindi naman sobrang dami ng ano, tawag mo nito, ng ihahanda. Pero siyempre, oo, nag nagluluto nagluluto naman ako. Nakakapagod pa rin 'no? Pati yung totoo yung sinabi mo 'no? Yung yung stress na mararamdaman mo sa tuwing mamamalengke ka or mag-go-grocery, dumodoble talaga siya. Totoo yun. Mhm.
Mhm. New Year. Mhm. Mhm. Yes. Mm, totoo. Eh ano ba yung pinakanakakapagod para sayo sa holidays? Yung preparations ba, expectation, o yung social interactions? Kasi, 'di ba kailangan <chuckles> kailangan may iba-iba kang taong mapuntahan, yung mga events, di ba? Katulad ng iba-ibang Christmas parties, na minsan nakaka-drain din. Pero ano ba yung na mas nakakapagod sayo?
Mm.

Ayun! Tama, tama ka. Actually, kakatapos lang nila nung 18. Isa pa yun sa nakaka-stress, kasi siyempre hindi a ikaw rin yung bibili ng hmm.
'Di ba, isa pa yun. <chuckles> Mm. Ikaw din bibili eh. Yes.
Hmm, totoo yan. Eh eh, ang gusto nila ano, yung isa, okey lang naman kasi nagbunutan sila, yung isa nagbunutan. Yung isa, on the spot mo bubunutin. So, kailangan mong bumili ng unisex na laruan or gamit sa school, yung sa panganay ko yun eh. So, yu sigu yung, ah, yung magagamit sa school lang i ang binili ko. Eh, napakahirap. Siyempre unisex 'no. Hindi ka naman pwedeng katulad na kunyare may particular na siyang, ah, nabunot, pambabae, panglalaki, eh napakahirap maghanap. Tapos yung yung presyo hindi naman ganun kalakihan na para mai-adjust mo oo. Napakahirap talaga tapos unisex pa.
Ay. Mm. Ay, mahirap talaga. At tsaka ano, tsaka hindi lang yung gift yung susuotin nila. Di ba ganun yung mga magulang eh. Kapag Christmas party nila siyempre expected na yung ma mga anak nila bago yung mga suot, from from damit to hanggang sapatos, 'di ba, kailangan bago lahat. Pero yung mga anak mo ba, hindi naman?
Ah, oo. Mm, hmm. Ay, hindi grabe naman. Sa'kin hindi naman. Hindi naman, ano naman, hindi sila ba partikular partikular sa "Dapat bago yung damit ko," ganyan. Hindi naman. So, kung meron pa silang masusuot, ano sila eh, ah, flexible. Goods naman sa kanila yun. Pero siyempre
Mm. Nice.
ikaw bilang nanay, makikita mo na paulit-ulit na lang yung sinusuot nila, may mga time na gano'n eh. Kaya nito lang din, parang bumili rin ako ng damit nila. So, hindi naman hindi siya gano'n kamahalan, kasi yun yung pinoproblema ko rin eh. Ba yun bang bibili ka tapos lalo na kapag may may theme yung ano, may theme color, may mga ganyan. Tapos isang beses lang ma masusuot kung sakali, gano'n, mga medyo semi-formal, ganun. Kaya sabi ko, sige bibili ako pero wag na kayo yung yung panganay ko kasi gusto niya may polo shirt pa, parang ganun. Tapos merong t-shirt sa loob. <chuckles> Medyo oo-oo, yun.
Mm. Mm. Ah, 'pag panganay kasi ano na eh, may sarili ng gusto yan eh. Naiisip na yung mga ba nai nakikita niya na yung bagay sa kanya at hindi.
Oo. Oo, yung alam na niya kasi yung gusto niya. So, sabi ko, "Sige yung panloob na lang, since meron ka pa naman nung, ah, parang polo na pwedeng ipatong. Yung pan panloob na lang yung bibilhin ko." So okey naman yung sa kanya. Buti dun sa anak ko
Uma-attend ka din ba, ng Christmas party nila?
Ah, yung sa bunso um-attend ako. Yung sa panganay, mat matanda na yun eh, 10 na yun eh. Eh prib
'Di ba? 'Di ba, it's a lot? Ang dami 'no, dami mong ginagawa. May partner ka?
Mm. A actually, meron meron naman. Meron akong, ah, husband. So, pe-pero mas ano kasi sila eh, mas maka-mama kasi yung mga yun. So, ayun kahit alam mo yung may may trabaho ako nung araw na yun, nag-leave na lang ako kasi nga, siyempre bata 'no. Tapos siyempre bukod dun, yung dadalhin mo, kumbaga may potluck pa yun, so dagdag yun sa sa syempre ipre-prepare mo. Ay naku! Hindi na, sabi ko, "Hindi na kakayanin ng schedule ko eh". Umorder nalang ako.
Ah. Mm. Hmm. Yes. So, nagluto ka or nag-order? Mm.